Thật ra nha, mình lúc đó, ờ, còn nhỏ thì cũng chưa có hình dung được là cái không khí nó đoàn viên, xôm tụ sao đâu. Chỉ biết là thấy mọi người vui, cái mọi người chia sẻ nhau, mà mình cũng được ăn ngon những món mà ngày Tết á, cái mình thấy vui theo, mình vui lây, đặc biệt là mình nhận được lì xì chẳng hạn. Ừ, thì thấy mọi người vui mình cũng vui, nhưng mà mình thấy cái Tết đó thật sự ý nghĩa khi mà mình về quê Tết với bà mình, tại vì á mình được tận tay gói bánh tét, rồi nấu này kia mình cũng một phần giúp đó, mặc dù mình hổng có làm nhiều đâu, mình giúp phần nhỏ nhỏ thôi mà mình thấy là mình góp phần tạo nên cái không khí gia đình lắm bạn ơi.
Ờ. À. Đúng là vui theo nhỉ. Ừm. Ờ, với bà. <laughs> À, đúng là vậy. À, cái việc góp phần thực sự là mang lại cảm giác rất là hạnh phúc ha, bởi vì có cảm giác là chia sẻ được cái gì đó với nhau, chứ hông phải là một mình mình. Vậy thì, ờm, đối với bạn ấy thì ngoài cái việc mà nấu bánh chưng, bánh tét thì bạn có một cái ký ức gì đặc biệt đối với các người thân của mình nữa hông? Bà của bạn hay là ai đó?
Có chứ.